Yes, so, okay lang din naman, kahit gano'n, ah, nasanay na din talaga ako.
Pero gusto ko talagang gano'n, 'yong ano nasasabi 'yong totoong nilalaman ng damdamin mo, 'yong hindi ko kailangan mag sinungaling.
Eh, mag-practice ka, i-practice mo.
Kaya nga tatandaan ko 'yong sinabi mo, talagang ano, maraming salamat at naibahagi mo siya sa akin.
Yes. Oo, kailangan talaga honest 'yong feedback kasi, para maka mag improve ganyan, sige, sarap mong kausap, oo, bukas ulit, ba-bye.
Sige. Ibabalita ko sa'yo kung effective. Oo sige, baba